هاقول لِك، يعني أنا أفتكر من فترة يعني كانت الدنيا كانت م مزنّقة معايا في الشغل وفي الفلوس وكده، آآ، فأنا طبعًا ما كنتش قادر ما كنتش عارف أركّز خالص يعني م كل ما آجي أعمِل حاجة أو أو أعمِل أي حاجة في حياتي ألق ألا الباطن عمّال يفكرني طَب أنت هتعمِل إيه؟ طَب أنت دلوقتي عندك مشكلة ظروفك المادية مش أحسن حاجة، وآه عندك مشاكل في الشغل <tsk> فالموضوع ده كان مأثَّر عليَّ وبتأ وكان مأثر على إنتاجيتي كمان.
آه، كويس، ماشي. إمم. آه، عقلك بيفكّرك تاني بالمشكلة. آه. آه يعني كل شوية عقلك يقول لك على المشكلة اللي عندك يعني م ما بتبقاش عارف تركز في أي حاجة.
آه، آه، الحقيقة آه.
طَب وأنت بت بتوقَف بقى عقلك إزاي، بحيث إن أنت تستعيد بقى تركيزك يعني؟
هاقول لِك، أنا الصراحة قعدت في الدوامة ديّة كام شهر كده؛ لأن أنا فعلًا مرّيت بأزمة صعبة، في إن أنا ما كنتش يعني كنت ف كان يعني عندي مشكلة في الشغل وكنت سِبت الشغل وكده، فطول الشهور ديّة كنت عَمّال احرق في د يعني دماغي عمَّالة، آآ، أفكار وهلك وهلك وهلك في دماغي وكده، ومش عارف أركز و و
إمم. إمم، إمم. إمم، يا نهار أبيض! آه، خلاص بقى مش عارف تركز في حاجة، إمم.
آه، آه، وطول الوقت مشتت وكده لحد ما أنا وصلت بيها لدرجة، إن أنا قُلت لنفسي طَب وبعدين يعني؟! آآ، يعني آخرة اللي أنت بتعمله في نف آه، آه، قُلت لنفسي كده، طَب وآخرة اللي أنت بتعمله ده إيه يعني؟! طَب وأنت هتستفيد إيه يعني إن أنت طول، آآ، مشغّل د دماغك شغالة 24 ساعة و م لا عارف تشوف مستقبلك ولا عارف تشوف حياتك!
آه، وقّفت نفسك بقى عن أي حاجة. إمم. آه، صح، عندك حق. إمم، حلو أوي، كويس إن أنت برضه يعني بت بت بتروّض نفسك كده؛ علشان ما يعني خلاص بقى الدنيا ما تبوظش منّك يعني. طَب أنا ع عندي سؤال تاني يعني يعني يعني مثلًا، آآ، أنت بتقُول إن أنت بتفكر إنه خلاص بقى إن أنت بتوقّف نفْسَك عن التفكير في المستقبل خالص، طَب أنت لو حصل لك مثلًا Drop كده أو حصل لك برضه موقِف رجعك بقى خطوة لورا خالص ممكن برضه تِفْضل مش مركِّز وبرضه مش عارف تعمِل حاجة في حياتك والّا طالما أنت خدت خطوة في مرة، خلاص هتفضل ماشي بيها بقى يعني على طول؟
آه آه فاخدت قرار بقى.

آه، الحمد لله، ل آآ، طبعًا يعني مش لأن لأن المواقف اللي زي ديّة، آه، ب لا، يعني قلة التركيز فيها، ب ب بضيعان على طول، في حاجات كانت بتبقى ليها حاجات حساسة كده يعني، مواقف أو ك
ده شيء كويس، آه، يعني جميل برضو. إمم. آه، يعني أنتَ بتخلِّي بالك في ال في المواقف المهمَّة، مثلًا زي الشغل والمقابلات والكلام ده يعني، بس بصراحة يعني شيء كويِس جدًا إن أنتَ بتعمل كده، تحكُّم في نفسك، وبتحاول أنتَ يعني تسيطِر على نفسك في المواقف المهمَّة، بصراحة ده شيء يعني جميل جدًا. بس أنا عايزة بقى أسألَك على حاجة، آآ، لمّا بتكون بقى مثلًا قاعد بتسمع لحد معيَّن كده بيحكي لك مشكلة أو بيحكي لك حاجة، بتقدَر إن أنتَ تكون مركّز معاه، والّا بيكون بالك مثلًا في حتّة تانية خالص، بتسرَح منه، حاضِر كده بجسمك يعني مثلًا من غير عقلك؟
أكيد، طبعًا. إمم. هاقول لِك، يعني أنا برضه الموضوع بالنسبة لي مختف مخت بيكون مختلِف شوية على حسب أبعاد الموضوع. يعني لو هي مشكلة فعلًا و وهاقول لِك، يعني لو هي مشكلة فعلًا والموضوع كبير وحاجة متعقّدة، آه في الحالة ديَّة ممكن أدِّي له كل التركيز، واهتِم جدًا بالموضوع، وأقعد معاه وما أقومش إلا لمّا نلاقي حلول، و و ويعني حل يكون كويِس جدًا ويرضي جميع الأطراف. لو مشكلة مثلًا
إمم، إزاي يعني؟ إمم. بتركز بقى. إمم. طيب، كويس جدًا. آه. طيب لو هو بقى يعني المشكلة مش كبيرة أوي، تعمل إيه؟
لو مش كبيرة أوي، ممكن يعني ما ما أديلهاش كل تركيزي، ويبقى الموضوع بالنسبة لي يعني إيه، آآ، عادي يعني، طبيعي.
إمم. طب ليه؟ يعني ليه ليه بتفرَّق مثلًا بين الحاجتين، يعني لو مشكلة كبيرة هتدِّي له تركيز، أو مشكلة صغيرة مثلًا ما بتبقاش مركِّز أوي يعني، إيه اللي بيخلِّيك كده تفرَّق يعني؟
والله لأن أنا شايِف إن موضوع التركيز ده عندي بياخُد مني طاقة، يعني الت التركيز وتشغيل الدم آه طبعًا، آه طبعًا، آه طبعًا، وساعات على فكرة بيبقى فيها شد أعصاب كمان، الواحد لمّا بيكون مركّز زيادة عن اللازم، بتبقى أعصابه مشدودة، وبيبقى د د دماغه يعني م م م مشدودة، ف آآ، هلَك فكري برضه.
آه، طاقة بجد؟! يعني للدرجة دي؟! إمم. آه. آه.